Wow taray. So parang ano siya 'no, simple but elegant, 'di ba? Siguro thank you don, ah. Alam mo actually ayun din pala 'no, ah mahilig ako sa white. Actually puro white yung mga damit ko, 'no. So ah, commonly talaga nag-wa-white ako. Pero parang one time nag-try kasi ako ng ano, medyo ano, ah, yung pan ah ah, violet siya pero ano pale na violet, yung hindi naman sumisigaw talaga na violet. Parang Lavender style yung kulay niya 'no. First time kong magsuot lang din, out of nowhere lang. Para kasi ayun eh, yun nalang yung damit ko na hindi pa-plantsahin. Kasi may pagkakataon talaga na pag ipaplantsa pa yung damit di ko nalang susuotin kahit gusto kong suotin. Kasi yung effort pa eh, so ayun na lang yung nakita ko so sinuot ko siya 'no. Pero first time ko magsuot ng ganun, tapos out of no-where, ang dami kong nakuhang compliment na parang mas ano daw, mas nag-light daw ako, na bagay daw yung ganong kulay sa akin, 'no. 'Tapos yung isa kong ano yung isa kong um, ah, katrabaho 'no, sinabi niya sa akin na, "Hoy alam mo ano mas okey sa'yo yung mga ganyang mga kulay 'no, kaysa yung white, kasi sa white parang ano parang walang kabuhay-buhay yung ah, skin tone mo. 'Tapos parang sobrang plain mo, 'no." Actually, umiitim pa daw ako sa white, so try ko daw mag-explore ng ibang kulay, katulad ng ganon. So, after nun, ano ah, nag-light nag-try naman ako ng yellow. Pero yung yellow na plain lang di ah, ano na pale lang din, so parang ano pantone pantone style na ah, yellow. Hindi naman yung poppy na yellow 'di ba? Ayun din parehas lang din yung sa compliment ko na ah, nakuha 'no. So baka meron kang ano suggest Mm baka, mm, baka may iba ka pang kulay na puwedeng ma-suggest na e-eksakto sa color sa skin sa skin tone ko, 'no? Kasi yung skin tone ko eh, medyo ano, hindi naman sobrang ano 'no, dark dark brown 'no, parang lightish na brown yung ah, kulay ko.
Oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Yes. Mm. Mm. Mm. Ah so, parang bagay sa'yo yung mga ano, mga pale na colors. Ah, para kang ano, pero ang magandang ano diyan siyempre ano, um, mahirap kasi pagbabasehan ko lang sa color, iisip lang ako ng color. Maganda kapag bumili ka ng damit na color. Sukatin mo siya sa fitting room, tapos check mo kung ang dating ba sa aura mo is maputi ka ba tignan or mukha kang hagard? May mga ganong color kasi eh.
Mm. Oo nga, yun nga daw yung white daw ganun daw sa akin, halatang-halata daw yung eyebag ko. <laughs> Oo, sabi.
Oo may mga ganun kasi, so since nakukuha ka naman ng compliment ng white, puwede siguro mag-ano ka beige or yung medyo dirty white, siguro babagay sa'yo yung ganun. Hindi siguro bagay sa'yo yung white na white lang.